बहुत बहुत बड़ी दिक्क़त हो जाती है। बताइए पिंक के चक्कर में कुछ भी आपने इस्तेमाल कर लिया। <laughs>
<chuckles> दादा मेरे को था कि थोड़ा-सा ऐसे थोड़ी हल्की-सी गड़बड़ हो गई थी। गलती से मिस्टेक हो गई थी। <laughs>
हुँ मतलब मुश्किल में आते-आते बच गई आप, बिल्कुल। अच्छा अ, जैसे कि होता है ना लोग अपने शौक जो है ना उसको अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं कर पाते। या कभी-कभी तो ऐसा होता है कि वो चाहते तो हैं कि इस शौक को अपना लें लेकिन उनको समझ में नहीं आता। तो आपके पास कोई सुझाव है, अगर कोई अपने शौक को अपनाना चाहे तो?
ठीक हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। मैं सच बताऊँ, जहाँ चाह होती है ना वहाँ राह होती है ऐसा मैं मानती हूँ। अगर कोई इंसान किसी चीज़ को ठान लेना तो फिर वही है कायनात लग जाती है लगाने में। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, जो आजकल के लोग हैं उनको हर चीज़ में ना, हर थोड़ी देर में ना एव 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो और हर कोई देखता है मैं सच बताऊँ। हर अगर कोई मुझे बोलता है ना नहीं मेरे पास टाइम अरे आप देख ते हो मुझे पता है। मैं स्क्रीन टाइम निकाल के आपको दिखा दूँ। तो मुझे ऐसा लगता है आप उसको कम कर लो। कम करने के बाद में जो हकीकत में आपके शौक है जैसे कि पहले हम लोग पॉटरी करते थे। बहुत शौक होता था, अ, क्रोशिया करते थे, स्वेटर बनाते थे। ये भी शौक थे हमारे और सीखते थे हम। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं लोग। बिल्कुल उनके पास टाइम होता है, बस वो निकालना नहीं चाहते। तो एक बहाना बन जाता है।
बिल्कुल सही। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हाँ। बिल्कुल। हाँ, सही कह रही हैं आप। मतलब कहीं न कहीं हमें ही अपने अ, शौक को प्राथमिकता देते समय का प्रबंधन करना पड़ेगा। हुँ। बहुत बढ़िया।
<chuckles> दिनचर्या में बिल्कुल। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। <chuckles>
आपने इस विषय पर बहुत ही बढ़िया बात करी और उम्मीद है कि हम आपसे जल्दी ही किसी और विषय पर बात करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।
क्या बात। आपने भी बहुत प्यारे प्रश्न पूछे, आशा करती हूँ आपसे मेरी आगे ज़रूर वार्तालाप हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।